Ouais, oui.
Bas je bah je Roberto, il va s'asseoir, hein.
Oh ben là, c'est pas une chanson, heu, que tu danses avec quelqu'un d'ailleurs, hein.
Tu vois? Ouais, mais tu as déjà vu les gens qui sont genre, heu moi je trouve ça malaisant. Je sais pas. Si tu le fais, je te p pas de souci. Mais
En fait, des des chansons un peu de ce type-là, chansons électro un peu, heu, dansantes qui dansent ensemble. C'est ça.
Ouais, mais il y en a il y en a ils font ça. Ils font genre: «Tu viens, on va danser». Puis il y a de Corona qui sont à 2. Tu sais, ils se dansent et ils en se regardant. Je trouve ça <giggles> C'est clair! Tu as tout dit! <giggles> Moi je peux pas, hein! On c'est ça, on va pas partager partager de la musique comme ça. <laughs>
Ah ouais non. M moi moi c'est pareil que toi, j'ai j'ai besoin de vivre, heu, mon truc toute seule. On peut être à côté, mais on va pas être en f l'un en face de l'autre, tu vois? <chuckles> On va pas partager l'énergie de la musique, non. <laughs> <laughs> C oui c'est vrai qu'il y en a qui font ça. <laughs>
Mais c'est trop ça! De fou!
Bah ouais! Déjà on est on est ensemble, on n on entend tous les 2 la musique. C'est déjà beaucoup! <laughs>
C'est clair <laughs> Purée! C'est tellement la réalité! C'est bon, on est dans la même pièce. On est <giggles> Je te jure, ils dansent ensemble! En se regardant et tout! Face à face! Ouais, je je peux pas! C'est hors de question. <laughs> Et puis faut danser en plus. Faut danser, hein. Faut tenir toute la chanson et tout. Oh la vache. Non non moi je suis dans ma bulle. Je fais mon truc.
<chuckles> Mais c'est vrai que dans les films, ils font souvent ça. <laughs> Genre dans les balles de promo. <laughs> <laughs> En se mais ouais! ils se regardent <chuckles> être mal à l'aise. <giggles> <chuckles> Bah oui. <chuckles> Heu, en fait, heu, l'autre Ah ouais, non. Moi aussi. <laughs>
<laughs> Oh il y a des c'est toujours comme ça, je te jure! Le malaise ultime!
Ah ouais, non. Je me sens mal à l'aise rien que d'y penser. <laughs> Il y a des gens qui font ça.
Ah ouais! La corona, il y a un mec qui vient: «Tu danses?». Heu, non.